えっと、ご自身にとって、ノーというのは難しいですかね？どういう風にしていますか？
はい。 ああ、もう私も結構、何でも受けちゃうってほどでもないんですけれども、あの「ノー」をあの、言うと「それって何で言われるんですか？」みたいに、私ガチギレしちゃってノーを言っちゃうんですね。<laughs>
ええ。 あ、へえ。もう、言われたことに対して、ちょっと何でそんなこと言われるのかなっていうのもあるんですかね？
はい。 あの、なんか例えば職場で、ま、私から見て理不尽なあの、なんて言うのかな依頼「え、なんで私がそんなことやんなきゃいけないの？」っていう時に、その、仲良しの同僚曰く「あなたいつも右ストレートでバツンってノー言ってない？てか、返してない？」って。あの「人間関係なんだから、軽いジャブを打って、なんとなくノーで外堀を埋めていく方がいいんだよ」みたいに言われて、でも私割とガツンとストレートで「はあ、何言ってんですか？」ぐらいのことを言っちゃったりして、すごい失敗することが多々ありました。<laughs>
ああ、ええ。 ああ。 ええ。 あ、そうなんですか。でもあの、ノーっていうのは特に日本人だと思うんですが、なかなか難しいもので、あの、ノーと、ま、結構多くの人が、結構ノーっていうのが難しくって、ま、濁し、のご濁し、あの、言って。で、なんか結局言えない人も中にはいたりして。で、自分の思っていることと違うほうに、なんかあの、す話が進んでしまったりとか。なんで、すごくあの、ノーって言うのが、難しい人多いなと思うんですが、きっぱりノーって言えるっていうのは、ある種、すごくいいことでもあるかなと思うんですよね。
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 はいはい。 はい。 <laughs> ああ、でも人間関係が破滅しちゃいますよね。<laughs> あの、最近はただあの、デジタルツールが発達してきて、あの、職場でもあの、チャットツールとかね、あの、対面コミュニケーションというよりは、そういったツールで話をすることが多くなったんです。あの、リモートワークっていうのもあるんですけれども。で、で、そうそれでなんか「ノー」を言うのがちょっとは楽になったっていうか。文字面なので、死ぬほどムカついてても、<laughs> あの、軽いトーンで「あ、それって難しいです。顔文字」みたいな感じで、タラっとノーを言える時代になったので、それはちょっと良かったかなと思ってますね。
ああ。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 うん。ええええ。 あは。 あ、ああ。 うん。 そうですか。やっぱりね、あの、ちょっと面と向かって、あの、あんまりはっきり「ノー」って言われると、その傷つくというか、人によっては、なんかちょっとですね、いつもだったらこう、なんかそんなはっきり言われないのに、こうはっきり言われること自体が慣れてないというか。そこでちょっとね、ショックみたいな感じで、思われてしまうこともあると思うんですけど。ま、いや、そうですよね、文字の方がいいですよね。うん。
はい。 はい。 はい。 <laughs> はい。 はい。 はい。 はい。で、あの、今ね、あの、断られたほうは傷つくとか機嫌をあの、気分を害するとかっておっしゃったんですけど、これ、私の勝手なあの、気持ちなんですね。勝手な印象なんですけれど。
ええ。 ええ。
割とね、あの、厚顔無恥というか、人に図々しいことを頼んでくる人って、断れななられ断れ慣れてるんですよ、ながナンパ男と同じでね。ちょっと言葉は悪いけど。<laughs>
ええ。 ああ。うん。
いや、もう言って、ま、あの「お茶どう？お姉ちゃんどう？」って言って、なんか「は？」とかって言っても慣れてるから、彼らは全然あの、気にしない、その、人になんてのかな、頼んでなんとも思わない方ってやっぱちょっと一定数いらっしゃって、そういう人って、断られても、よっぽど酷いこと言われたら、あの「なんだよその言い方」って来るけど「ああ、ごめんなさい」ぐらいだったら、あの屁でもないみたいな人も世の中にはいるんですよね。
ええ。 ええ。 ああ、なるほどね。あ、だからもうそういうのが伝わってくるので、結構はっきり言った方がいいなっていうのもあって、あの「ノー」ってこう断言しして言うんですね？
はい。 <laughs> そう、だ、ついついだから、私はぶち切れちゃうタイプですね。なんかちょっと、図々しすぎるんじゃないと。ただ、あの、きも気持ちの綺麗な人とか、ちょっと大人しめな方は、強く言えずに、押し切られちゃったりする人って、いるじゃないですか。だからやっぱり、ちょっとぐらい断ったぐらいじゃ、動じない人がいる、っていうのは事実だと思うんですよね。だからと言ってあの、ぶち切れていい訳では、ないん <chuckles> ですけれどもね。
ええええ。 うんうん。 ええええ。 そうですか。じゃあもうなんか、一応ですね、その同僚の方のアドバイスもあって、こう、まあ、やんわりと、あの、まあ、ちょっとなんとなく濁しながら、まあ、最終的にはノーっていうのを、伝えるのがいいんじゃない？っていう風にアドバイスを受けたんですが。じゃあ、あの面と向かって言う時の、その言い方は、ちょっと多少は変わってきたんですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 あの、ま、面面と向かっては、やっぱり私は、成長してないかもしんないですね。あの、割ときついこと、言っちゃうかもしれないですね。あの、私、あの、コンタクトセンターで昔、働いたことがあるんですね。あの、普通のコールセンターで。で、コールセンターの仕事って、クレームを受けることなんですね。あのその、企業側は全然悪くなくても、クレーマーの人ってやっぱりいて。もう、てめぇらのせいでこんなにやった、っていうのを、こう電話で延々と、聞かなきゃいけないわけです。
じゃ、もうきっぱり うーん。 はい。 ええ。 うーん。 ああ。 はい。
で、それが仕事なので。いや、あんたが悪いんじゃんとは、やっぱり仕事だから言えなくて。おっしゃることは、ほんとにお気持ちはあの、ごもっともでございますね、みたいなことを言う、っていうのが仕事で。で、じゃあ自分がね、その、そういった仕事を離れて、なんか理不尽に、クレームを言われたら、ガツンと言うのって、私にとっては逆に、ちょっと屁でもないんですよ。その、し仕事柄、あの、あの、なんて言うかな、理不尽な人に対して、ずっと接してきたので。だから、ある意味ちょっと、あの、規模っていうか、レベルは全く違うけれど、あの、暴力団対策の警察の人と同じで、<chuckles> なんか、なんだこら、みたいなことを言われ慣れてるから、暴力団警察の人も、あの、暴対、マル暴係の人も、屁でもないじゃないですか、強面で。なんかちょっと私も、そうなっちゃってるのかもしれない。なんか理不尽なことを言ったら、なんだこらっていうのは、私の中では平気になっちゃっていて。なんで、面と向かって断る時は、やっぱりついつい、あの、もちろん脅したりね、凄んだりするわけじゃないけど。なんかガツンと返すのって、私の中では、普通の人よりはあの、し、ハードルが下がっちゃってるのかもしんないんですよね。いけないなとは思いつつ。うん。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
ああ。 ええ。 うん。 ああ。 あの、確かに。まあね、どっちがいけないとも、あ、まあ、この問題言えない面が、多々あるかと思うんですよね。別にあの、ノーを、最終的にノーって言うんだったら、最初からノーって言って、全然悪くはないし、なんかむしろ、あのノーって言ったらもうそのまま、ノーを受け止めてもらうっていうのが、凄い、まあ仕事面でも効率的だし。別にそんなに悪いことでもないんだけど、なんか習慣的に、この日本の、なんか文化というか、なんかそう、こう、日本の社会で生きてる流れとして、あんまりノーっていうのは、ちょっと言いにくいっていうのが、あったりするのでね、まあ、ちょっと変な話でもあるんですけど、なんか流れに乗って、みんなが言ってるから、じゃあ自分も、っていう風になる人が多い中、ノーってはっきり言えるのは、まあ、貴重でもあり、まあ、ある意味、 なんかちょっと、みんなからお手本にされても、全然おかしくないことではないな、って思ったりもしますけどね。
<laughs> はい。 はい。 は、はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 <laughs> あ、もう、ありがとうございます。もう、人の感じ方もそれぞれで「あなたはっきり言えて、いいな、羨ましいなって」やっぱ言ってくれる子もいれば、特に女性ね「いや、馬鹿だよ、そんな喧嘩することないじゃん」っていう人もいても、どっちもどっちだと思うんですよ。ただ、あの、今おっしゃってくださったとこでふと思ったのが、断らない人、断れない人ってやっぱり一定数いらっしゃって。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
それはそれで結構、断らないがゆえに、トラブルんなっちゃうっていうのも、あの、職場ではよくありますよね。うーん。
うーん、そうですよね。ほんとは断りたいんだけど、断り方が、もう、あまりにもやんわりだったりするがために、なんか、相手にしたら、なんか、断ってないように、ごくり、しまって、なんか、都合のいい感じで進んでいってしまうっていうことも、まま、ありがちなのでね、日本って。なんていうか断るってのは凄い重要じゃないかなとも思いますよね。
うん。 うんうん。 そうそう。 うーん。 いや、その通りですね、あの、やっぱり、ま、嫌われたくないとかね、人に、あ、なんて言うかな、悪い意味でもなくね、あの、円滑にしていうがために、あの、断らない人って、特には女性が多いのかもしれないですけど。一定数居て、で、あの、頼んだ方としてはやってくれるのかなって思って放置しといたら、結局やってなかったとかっていう、結構事故があったりするので。
ええええ。 うーん。 うん。 は、ああ。
うーん、その、ノーって言わない人は、結局は、その、ま、信頼を失うまではきついかもしれないけど「いつも、あの人良い人だよね」っていう、ま、評判と「でも、ちょっと、てんなんないところがあるよね」っていう評判と、両方、あの、貰っちゃうっていう、そういう、ま、危険性はありますよね。
うーん。 ええええ。 うーん、そうですよね。だから、もう、なんか、今、結構効率効率っていう風に、あの、社会でも言われているので、もう、こうつを考えたら、ノはっきり「ノー」っていうのは凄くいいことだし、なんだうん、もう社会で奨励されてもいいぐらいの感じじゃないかなって、あ、感じる面もありますよね。特に日本の場合は、なかなか言えなくて、そこで時間を食ってしまって、なんか、局、なんか、変な方向に行くんだったら、別にノーっていうのは、あの、ぱりいいことじゃないかなっていう気もしますしね。
うん。 はい。 はい。 うんうん。 <laughs> <laughs> うん。 うん。 はい。 そうですね。だからその、ん、ノーって言えない日本人の、あの、究極形態があの、退職代行モームリですよね、きっとね。
あ、そうですね、あれほんとにしどうして別にもう辞めるんだったら、たらいいんじゃないかなって思ったりするんですが、ぽお金払ってまで、そういうところに頼むってことは、ほんとに言いにくいんですよね。
<laughs> はい。 うん。 うん、言いにくんですよね、きっとね。まあ、その、ひ誰かを間に立てるっていうのは凄い良いアイディアで、お互いほら、感情的になっちゃうからね、あの、間に立ってもらってやってもらうっていうその発想自体は、私は個人的には悪くないと思ってるんですよ。ただ、ノーって言えない人は、多分自分で断りにくいから、誰かにそれをお願いするっていうことすら出来ないので、結局はもう最終的には、まあ、そういったタイプの人がお金で、何とかしようっていうことになっちゃうのかもしれないですよね。
うーん。 うん。 ええ。 ううん。 ね、なんか凄くあの、注文というか、あの、お客様殺到してるっていう風に聞くと、あ、やっぱりこう、そういう時代なのかなって思ってしまうんですが、でもなんかね、あの、ノーってはっきり言わないのが、あの、なんか、え、ちょっと文化的にあるからそうなっちゃうんですけど、じゃあ、あの、もうこの辺で、ノーっていうのをあの、良しとする文化に誰かがこう舵取りして、変えてってくれれば、結構すんなりとみんなノーって、すくなるんじゃないかなとも考えますよね。
はい。 うん。 うん。 はい。 まあね。でも、あの、若い人は、あの、コミュニケーション中で変わってるのかな、とも思ってて、さっき私が、あの、申し上げた、あの、チャットツールとかで、あの、心はメラメラ怒りつつ、「ああ、ごめんなさい、出来ません」って、へいたろうみたいな文字を送るとか、若い人はもう生まれた時からそれをやってる訳じゃないですか。あの、携帯で、あの、「いけない、ん、マジいけんわ、ごめんね」みたいな、ピッて送って終わりって言う。だから、段々段々、その、面と向かっては難しいかもしんないけど、文字面で、その、ちょっとふざけてるかもしれないけど、はっきり断るみたいな文化を若い人達は持ってると思うので、 うん。ちょっと、やっぱり日本も変わってくるかもしれないですよね。それを、あの、大人って言うかね、おじさん、おばさんの側が、「なんだ、この若者は」って怒るか、もう今は、まあ、「そう言う風に断られちゃったんだよね」って、こうスルー出来るか、ちょっと、あの、私も含めて、おあの、おばさん、おじさん世代が試されるフェーズに入ってんのかなって言う気はしますよね。
ええ。 ああ。うーん。 うんうん。 ええ。 ええ。 ええ。 あ、そうですね。うんうん。 うーん。確かにね。あの、若い世代って、なんか、言葉の使い方が上手だったりする面もあるのかしれない。便利な言葉があって、あの、無理ってよく言うんですけど、その無理って言うのも、なんか、ノーって言うよりは、考えてみたら柔らかで、なんか、無理って言ったら、あの、何か、もう厳然としたこの物理的な無理、自分の気持ち的にむあの、ノーって言ってるんじゃなくて、それはもう出来ないものなので、そう無理っていう、なんか、そんなニュアンスも含んでるかなと思うんですよね。なんで、ちょっと無理って昔はあんまり言わなかったかと思うんですけど、断る時に。あ、それ無理とか、ごめん無理とか、無理って言うのも、ま、ある種、ちょっと、あの、上手い言い方なんて感じたりはしますね。
ああ、はいはい。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 ああ、そうですよね、うん。 うん。うんうん。 うん。 ああ、でもほんとにおっしゃる通りですね、だから、あの、私はしたくないって言うのは、なんか、まあ、アイドンウォントって言う感じなんだけど、無理って言うのはアイキャントなので、あの、「私の気持ちはともかく、その、他の要因で、あの、出来ないんだよね」って、言う事を、あの、シンプルに伝えるって言う意味では、凄く良いアイデアですよね。ただ、あの、その、さっき話に1周回って戻っちゃうけど、その、例えば、ナンパして無理って言われても、「いやいや何が無理なん」とかって、こう、突っ込んでくる奴もいるので、また、それの対策も考えなきゃいけないかもなとも思うんですけどね。
うーん。 うん。 うんうん。 そうですね。 <chuckles> ええ。 ああ、ま、確かにね、もう相手によってはですね、も、全然厚願無知で、どんな言葉を使おうが、こう、無理難題を言ってくるって人もいるかもしれないのでね、ま、ほんとに厳然とした断り方って言うのは、やっぱり、どっかでは必要なってくるでしょうね。
うんうん。 はい。 はい。 まあね。あの、あんまり、そうやって食い下がる人には、結局は、あの、あお前が無理なんだよ、みたいな、きつい事を言わざるを得なくなっちゃうのかもしれないですけど。ただ、あの、無理って言われたら、「あっ、そうなんだ、ごめんね」って言って、やっぱり引っ込むって言う、その、新たな時代のマナーも大事なのかもしんないですよね。
うーん。 うーん、そうですよね。なんか、もう、色んな事を今、あの、起きてますけど、事件とか、ニュースとか。結構、ノーって言えば、別にあの、よくですね、あの、何ですかね、あの、ハニートラップみたいに、こう、ホストクラブで大金を使ってしまう人とかも、別にホストクラブに行っても、あの、シャンペン入れてって言われて、ノーって言ったらいいんじゃないかなって、私思ったりするんですけど。ま、そうゆう言えない、なんか、あの、何て言うんですかね、文化と言うか、そう言うのがあるから、どんどん、その、ホストさん達も、なんか、上手く言って、あのね、大金を、こう、貢がせてしまうって言うか、なんかね、あの、結構売り上げを上げてしまうって言うのあると思うんですけど。ノー、ノー、ノーって、別に自分の気持ちを言って良い訳だから、ニュースになって感じたりする面もありますよね。
うん。 うん、うん。 はいはい。 うん。 うん。 うん。 <laughs> <laughs> うん。 うん。 うん。 まあ、これは何とも言えないですけど、彼女達にとっては、ホストさんこそがノーと言わない男性なのかもしれないですけどね。その代わりお金を要求してくるけど。あの、その、他の男性に言われて断られちゃう事を、まあ、イケメンの男性だったらオッケーって言ってくれて、でも、そのオッケーの代わりにお金を要求してくって言う、まあ、そんな事なのかもしれないですよね。うん。
うーん。 うーん。 うーん。 けえ ああ、うん。 うーん。なんかね、ちょっと、あの、日本以外だと、割と、こう、そう、イエス、ノーって言うのは、別にそれだけの話で、ただの返答に過ぎないのかもしんないけど、ちょっと日本人にとっては、かなり大きな意味を含んでるって言う事も、凄く関係しているかもしれないですね。
はい。 うん。 そうですね。はい。
なんか、今日はちょっと、あの、深い話を色々聞かせて頂いて、とても参考になりました。ありがとうございます。
あ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。